हैलो जी, नमस्कार। कैसी हैं आ
नमस्कार, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अ, मैंने देख मेरी मतलब मैंने हाल ही में मुझे यात्रा करनी है, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ये यात्रा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आपको क्या लगता है?
अच्छा। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला क्योंकि अ, जब हम छुट्टियों पे मानो कि यात्रा जाते हैं ना, जब हमा हम हमारे हिसाब से जो हम रख लेना चाहिए ज जैसे कि अब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम अ, रख लेना चाहिए, इससे यात्रा भी सफल हो जाती है। अ, जैसे कि कपड़ों के साथ खान-पान जो हमारे घर का खाना बनाकर वो रख लेना चाहिए, जो चीज़ें अ, हमको अ, भाती हो, जो हमको पसंद हैं, वो चीज़ें रख लेना चाहिए, ये सब यात्रा स्थल पे उतना नहीं मिलता ना, जो चीज़ें जो हमको ज़रूरत की चीज़ें रहते हैं ना, वो चीज़ें सब रख लेना चाहिए जब हम यात्रा के दौरान जान जाते हैं। आपका क्या मानना है?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
जी। जी, जी। जी हाँ।
तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा यात्रा करने से पहले जो है वहाँ के जहाँ भी हम लोग यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ के बारे में जानकारी जुटाना भी बहुत ज़रूरी रहता है, कि कैसा मौसम है वहाँ पे? किस प्रकार के कपड़े पहने जाने चाहिए? किस तरह के रूल्स को फॉलो करना चाहिए? तो मुझे लगता है थोड़ा-सा पहले अगर उनके कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, वातावरण के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो यात्रा की तैयारी करना में बहुत हम लोग को आसानी हो जाती है।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। जैसे कि अब हम कहीं दूर इलाके पे ही जाएँ, यात्रा करने के लिए। जी हाँ, जब सफ़र करते हैं ना जो चीज़ हमको अ, जी हाँ, जो यात्रा कर रहे हैं अब ठंड क्या माहौल ही हो, अब ठंडी जगह जा रहे हैं, पहाड़ी इलाके पे जा रहे हैं। अ, वहाँ का ठंड के कपड़े जो कंबल अ, जो बेशीत रहता है ना स्वेटर्स ये सभी लेना चाहिए हमारे अ, तो बैग में सब रख लेकर गए तो मैफ़ूज़ रहेगा ना कि वहाँ जाकर ठंड से काँपने से तो अच्छा लगता है कि यहाँ से अ, कुछ ऐसे गर्म वाले कपड़े लेकर जाना चाहिए। जब हम ठंड के इलाके में जाएँ, तो आपका क्या मानना है? जी।
जी। जी, जी। जी, जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हम लोग को अपने पर्याप्त कपड़े रखने चाहिए, जिस हिसाब से मौसम हो और उसका पहले से जानकारी रख लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि आजकल जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं वो भी बहुत-ज़रूरी रहती है जैसे फ़ोन वगैरह लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनका सबका चार्जर भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। पॉवर बैंक आपको रखना हो तो वो रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि हम लोग अभी ऐसे इलाके में यात्रा चल करने चले जाते हैं जहाँ बिजली कि इतनी सुविधा नहीं रहती है या रास्ते में सुविधा नहीं मिलती है तो हम लोग को हमारे परिवार वालों से कनेक्ट करने के लिए बड़ी मुश्किल होती है तो परिवार वालों को चिंता होने लग जाती है। तो मुझे लगता है ये भी बड़ा एक ज़रूरी चीज़ रहती है ले जाने के लिए।
जी, जी। जी बिल जी, जी। जी हाँ, जी हाँ। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही बोला जैसे कि फ़ोन का चार्जर तो लेना कर जाना ही पड़ता है, क्योंकि फ़ोन के बिना तो कोई नहीं रह सकता, फ़ोन तो चाहिए, इसका चार्जर, और दूसरा, माना तो अब बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं ना, कोई यात्रा पे जाते हैं, कुछ न कुछ उनको बीमार नहीं रहे, तो भी अ, या बीमार ही रही, तो भी उनकी गोलियाँ रख लें कर जाना ही महफ़ूज़ लगता है, जैसे कि अब अ, बहार बुखार आ गया, उसके गोलियाँ, सर दर्द की गोलियाँ, ये कुछ अ, ये सब भी एट रख लेना चाहिए, ना कि बाहर जाके तो हम ले सकते हैं, मगर जो हमको सेट हो गए हैं, जो गोलियाँ, दवाइयाँ अ, ये दवाइयाँ, गोलियाँ भी रख लेना चाहिए, यात्रा स्तर पर जब जाएँ, तो अ, मैं ये मानती हूँ। जी हाँ, आपका क्या कहना है?
जी। जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे भी कहीं न कहीं लगता है, ये सब दवाइयाँ वगैरह, जो है, हम लोग को बहुत ज़रूरी रखती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है, वो बहुत ज़रूरी रहता है। तो कभी-कभार जैसे हम लोग, जो एक्स्ट्रा की दवाइयाँ हैं, वो रख सकते हैं, और जो उसके लिए, जैसे क्या होता है कि हम लोग सर दर्द, पेट दर्द की दवाइयाँ रख सकते हैं और पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, तो उल्टी की दवाई रख सकते हैं। तो उससे जो हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, कोई भी विपरीत परिस्थिति के लिए और मुझे लगता है कि आजकल जैसे भारत में हम लोग को यात्रा करनी हो, तो मुझे लगता है कि आधार कार्ड को रखना, जो है, बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कहीं भी हम लोग प्लेन से यात्रा कर रहे हों, या हम लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हों, या हम लोग होटल बुकिंग कर रहे हों, तो आधार कार्ड एक सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहता है, हर जगह पूछा जाता है उसको। तो मुझे लगता है, ये सबसे ज़रूरी हो गया है रखना।
जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल जी। जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्क जी, जी, बिल बिल्कुल। जी हाँ। बिल्कुल। जी। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला। अ, जैसे कि आधार कार्ड तो अब तो अ, ज़रूरी बनता है। हर व्यक्ति को कहीं जाने पर भी लेकर जाना चाहिए ये आधार कार्ड और साथ में अ, जो अब जैसे कि अब क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये भी रख लेना ज़रूरी मानती हूँ। जी हाँ, कुछ पैसा निकालना अ, करना हो, तो ये भी अ, ज़रूरी है। आजकल यात्रा स्थल पर जाते हैं ना, तो अ, कुछ अच्छे अ, वाले चीज़ जैसे कि कपड़े भी हमारे साथ तो रहते ही हैं। जैसे कि अब गर्मी के अ, स्थल पर गए, कहीं बीच पर गए, तो वहाँ गर्मी के जो कपड़े रहते हैं ना, वो रख लेना चाहिए। ठंडे वाले कपड़े कॉटन वाले अ, ऐसे वस्त्र रख लेना चाहिए जो हमको सही लगे और कुछ बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं। उनको अ, खिलौने जैसे बॉल वग़ैरह अ, जी हाँ ये सब रख ले, तो महफ़ूज़ अच्छा भी लगेगा। आपका क्या मानना है?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
हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, खिल बच्चों के लिए जो हम लोग को जो ऐसी चीज़ें ज़रूर रख लेनी चाहिए जैसे बॉल हो गई या खिलौने हो गए, तो उससे उनका जो ध्यान है, वो कहीं न कहीं जो है सही रहता है। अ, मुझे लगता है देखिए थोड़ा-सा हम लोग को जब भी यात्रा करते हैं, तो सामान जो है बहुत ज़्यादा नहीं लेके चलना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि आगे चल के यात्रा में बहुत कठिनाई होती है। अगर सामान ज़्यादा होता है, तो हम लोग को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो बहुत दिक्कत होती है। सब सामान को उठाओ, पैक करो फिर जाओ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूरी-ज़रूरी सामान को ही लेके चलना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लगेज़ हो जाता है, तो उसकी वज़ह से मुझे लगता है कि काफ़ी कठिनाई होती है। और देखिए मुझे लगता है कि यात्रा छ के दौरान जो है हमें लगता है कि यह हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई स्थिति आ सकती है, तो हर तरह से तैयार रहना चाहिए।
जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल जी, हाँ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
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। जी। जी। बिल्कुल, देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। छोटे-छोटे, जो है, खाने की कुछ चीज़ें, जो है, रख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग जब यात्रा कर रहे होते हैं, तो उतना अच्छा खाना नहीं मिलता है, जिससे हमारा पेट भरे। और जब खाना नहीं, अगर यात्रा एक में अच्छा मिलता है, तो देखिए, उससे जो हमारी शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है और फिर हम लोग को कहीं न कहीं मुश्किल होती है कि यात्रा के दौरान हम लोग को थोड़ा-सा एक स्वास्थ्य अगर नहीं अच्छा रहता, तो हम लोग को काफ़ी मुश्किलें होती हैं। तो छोटा-छोटा खाना तो हम लोग को, छोटी-छोटी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह, ये सब चीज़ें तो ज़रूर रखनी चाहिए। अ, मुझे लगता है कि यात्रा के स हम स हम लोग को, जो है, एक यात्रा के दौरान, जो है, हम लोग को जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ का खाना खाने चाहिए, वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और वहाँ के कल्चर को, जो है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग एक ये बहुत अच्छा अनुभव होता है, नया अनुभव रहता है और हम लोग वहाँ के संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। औ अ, ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि जीवन में हम लोग को आगे बढ़ने में कहीं न कहीं बहुत मदद करती हैं।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। जी हाँ। जी हाँ। समझना चाहिए, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला क्योंकि अब अ, बोलते हैं ना कि अब कहीं दूर की यात्रा ही हो, जहाँ हम जा नहीं सके। अ, जैसे ओ ओ अ, वो उस स्थल को हम नहीं देखा है। अ, वहाँ जानकर जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अ, वहाँ के माहौल को देखना चाहिए। वहाँ कैसा है, किधर है, वहाँ का जो रहन-सहन ये सब भी देख लेकर हम रख लेना चाहिए। जैसे कि वहाँ का वर्ताव, वहाँ के आदमी लोग कैसे हैं, किधर हैं। जी हाँ, उनकी बात हमको नहीं आ भी आ आई भी पाई मगर अ, हम अ, सी अ, सीख तो नहीं सकते मगर हमारी कोशिश करना चाहिए उन जैसे बात करने के लिए। नहीं तो अ अ, जी हाँ, उनका तौर-तरीका भी कैसा कर कर देखकर उनके रहन-सहन पे वैसा ही चलना चाहिए। जैसे अब शॉपिंग पर गए, वो अलग बोलते हैं, हम अलग बोलते हैं, समझ में नहीं जाता, दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। अ, ये हम एडजस्टमेंट कर ले कर जाना चाहिए। जी हाँ, पहले वो शॉपिंग में जाते हैं ना मॉल पर या कहीं गए अब यात्रा सर पर, उनका बात हमको नहीं अ आती, उनका ही अलग रहता है, जी हाँ। हम समझना उनका वो क्या बोल रहे हैं, वो किधर बोल रहे हैं, नहीं आए तो अ, हमारा बात वो नहीं समझेंगे मगर हम कोशिश करना चाहिए उनके उनस उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। आपका क्या कहते हैं? जी।
जी। जी, जी। जी। जी। बिल्कुल।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 जी, जी। जी, जी बिल्कुल देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और देखिए कहीं न कहीं आजकल मैंने देखा है कि हर कोई जो है अ, अपने फ़ोन से ही पेमेंट करता है, डिजिटल पेमेंट करता है या क्रेडिट कार्ड से करता है, डेबिट कार्ड से करता है। लेकिन जब हम लोग यात्रा के दौरान होते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ हम लोग को कैश भी रखना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि कहीं न कहीं एक हर जगह नेटवर्क नहीं होते हैं या हर जगह जो है लोग फ़ोन पे या गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम लोग कभी भी फँस सकते हैं। तो उस परिस्थिति में हम लोग को बैकअप के तौर पे जो है नकद ज़रूर रखना चाहिए, कैश ज़रूर रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, कभी जो है हम लोग फँसेंगे नहीं और विपरीत परिस्थिति में अगर फँसते भी हैं, तो हम लोग पैसे नकद में देके जो है उस स्थिति से निकल सकते हैं।
ठीक है। जी। बिल जी, जी हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी हाँ। जी हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला जब हम ट्रेन की यात्रा ही ले लो, जब ट्रेन में सफ़र करते हैं ना कुछ लोगों के अ, बटवे ही चोरी जाते हैं। इस दौरान तो कैश रख लेना तो सही ही मानती हूँ। जब फ़ाइन लगता है कुछ अ, कुछ बटवा चोरी हो गया है तो हमको पैसा की भरपाई का अ, कोई क टिकट भी चोरी हो जाती है। बटवे में चो टिकट रखे रहते हैं बटवा के साथ च टिकट भी चोरी हो गई। इस टाइम पे जब हाँ, वो टिकट कलेक्टर आ जाएगा, तब हमको भरपाई करनी पड़ेगी। तो अ उम, जैसे कि फ़ाइन भरना पड़ा, तो हमको पैसा तो रख लेना ज़रूरी मानती हूँ, आजकल के हिसाब से तो ऐसा बहुत स चल रहा है, मैं ये देखी हूँ। अ, मगर ऐसा रख लेकर अ, जैसे कि पैसा रख लेकर उनको भरपाई कर दिया, तो हमको भी यात्रा जाने का अ, जो ये रहता है ना, दिमाग़ ये भी अच्छा रहेगा और साथ में परिवार के साथ भी हम अच्छा मिल-जुलकर रह पाएँगे। आपका क्या मानना है?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
बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे देखिए लगता है कि हम लोग को जो है, जहाँ भी हम लोग यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ का कल्चर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहाँ की संस्कृति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वहाँ के लोगों का सम्मान करना चाहिए और ये भी हम लोग को देखना चाहिए कि वो जो हम लोग पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ, हम लोग कूड़ा-कचरा जो है, प्लास्टिक वगैरह की बोतलें वगैरह जो हैं, वो ऐसे ही कहीं ना फेंक दें। उसका जो है पर्याप्त कूड़ेदान में ही फेंकें और जो वहाँ के नियम हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें और मुझे लगता है कि तो ही जो है हम अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीख पाएँगे और हमारी यात्रा जो है काफ़ी सफल रहेगी।
जी, जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। जी, जी, हाँ। जी, बिल्कुल बिल जी, हाँ। हाँ, हाँ हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी। बिल्कुल। जी। जी, जी बिल्कुल आपने सही बोला, कुछ लोग यात्रा करने जाते हैं वहाँ फ़ोटो खींच देते हैं। बिल ना कि वहाँ डाले रहते हैं, फ़ोटो खींचना मना है करके। ये अब अब हम ध्यान रख लेना चाहिए। अ, जो रूल्स अ, रेगुलेशन रहता है जा डालते रहते हैं ना फ़ोटो नहीं खींचना यहाँ पर प्र पाबंदी है बनती है। ये सब हम ध्यान देकर उनकी बात मानना माननी चाहिए। फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए। जी हाँ, और दूसरी तौर पर आपने बोला कि ये पेपर कूड़ा-कचरा खाकर ब प्लास्टिक और बिस्किट बोतलें सट देते हैं। हाँ, ये भी बहुत ख़राब मानती हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे लोग यात्रा पर जाते हैं ना कूड़ा-कचरा या उनके जी हाँ, जो रहता है ना खाकर वहाँ गई सट कर आ जाते हैं। ये हमारा यात्रा स्थल पर्यावरण ही बिगड़ता है, ये हम रोकना चाहिए। हम द दूसरे भी ऐसा करते रहते उनको बोलना चाहिए। ये स्थल तो देखने लायक है, यहाँ कचरा-वचरा फेंकना नहीं है कर-कर दूसरों लोगों को भी गाइड देकर हम भी ऐसा बचना चाहिए। ऐसे दूसरे हमको बोलने से, जी। का क्या कहना है?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
बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही कहा। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जब भी यात्रा करने जाएँ, तो एक पूरी तैयारी से प्लान के साथ ही जाएँ। तो उससे क्या होगा कि हम लोग को कभी कोई रास्ते में जो है परेशानी नहीं होगी और हम लोग कोई विपरीत परिस्थिति आती भी है, तो उससे तैयार रहेंगे क्योंकि हम लोग जहाँ भी जा रहे होते हैं उसके बारे में हम लोग को पता नहीं होता है कि कैसे सिचूऐशन फेस करने को पड़े। तो हम लोग को हमेशा हर तरह से तैयार रहना चाहिए और एक ओपन माइंड लेके जाना चाहिए। जिससे यात्रा में बीच में कोई तकलीफ़ ना हो हम लोग को।
जी। बिल्कुल। जी, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, सही बोला। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल बिल्कुल आपने सही बोला, जो यात्रा में नई तकलीफ़ होगा, तो वो यात्रा सफल बन जाएगा, मैं ये मानती हूँ। जी हाँ, सब अ लोग जब यात्रा को जाते हैं ये उस ज़रूरी बात याद कर लेके रख लेके जाना है। आपका क्या कहना बिल
जी, जी। जी, जी, जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे यात्रा के बारे में बात करके और अ, कभी दोबारा मौका मिला, तो फिर दोबारा बात करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे आपसे बातचीत कर कर जी, जी, जी, अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद।